คุณ คุณคิดว่าไงอะ เรา เราก็แบบว่า เออ หอบ อยู่นะ <laughs> ก็คือคุณ ก็คือคุณลุงคนนั้นแหละก็บอกว่า "อา ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงไปส่ง" ลุงอะก็จัดการเอากระเป๋าเราอะค่ะเดินขึ้นไปให้ คือดูถูก ลุงไม่ได้นะคะ คุณลุงอายุเยอะแต่คุณลุงอะเดินคล่องมาก เลย ใช่ กลายเป็นเราอะ คือกระเป๋าไปถึงข้างบนแล้ว แต่เราอะยังอยู่บันไดขั้น ชั้นล่างอยู่เลยอะค่ะ
เอ๊ย! ตั้งใจมาแล้วต้องได้สิ ครับ โอ้! เดินต่อเลยใช่ไหมครับผม? <chuckles> อ๋อ
คือภาระของเราก็คือเอาตัวเองอะขึ้นไปให้ได้ก่อน <laughs> แต่ กระเป๋าอะถึงแล้ว ซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นความใจดีจากคนแปลกหน้าอันที่ 2 แล้วเนาะ อือฮึ
อา อา สุด ครั้งที่ สอง แล้วอะ อา ที่เขาช่วยเหลือเรา ครับ
ใช่ค่ะ แล้วพอไปถึงอะก็ไป ไป ไปลงทะเบียน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่า เราอะมาทำ 9 วัน แล้วเราก็ถามว่า
อา แล้ว อ๋อ โอเค ผมก็ลุ้นอยู่ว่าแบบว่า "เฮ้ย! จะก้าวขึ้นไปจนถึงที่ปฏิบัติธรรมไหม?" โอเค สรุปว่าถึง
ถึงค่ะ แต่ก็ โอ้โฮ! คุณ เหนื่อยมาก แบบหอบมากอะค่ะ ต้องนั่งพักเลย อา
อา ๆ อา ๆ ๆ โอเคแหละครับผม อย่างน้อยก็เอา เอาชนะจิตใจตัวเองได้เนาะ ผมว่าตอนเดินขึ้นเนี่ยมันต้องมีความท้อแน่ ๆ อะ <chuckles> "จะไปต่อดีไหมหรือจะถอยลงดี?" <chuckles>
สุด ๆ อะค่ะ ใช่ แล้วก็พอไปถึงนะคะ แล้วก็แบบไปลงทะเบียนเนาะ แล้วก็ถามเขาว่า "ที่นอนอยู่ไหน?" อะไรอย่างเงี้ย "จะได้ไป เอากระเป๋าไปเก็บ" อือฮึ ก็ พอไปที่นอน โอ้โฮ คุณไม่ได้คิดภาพไว้เลยค่ะ มันเป็นบ้านเดี่ยวที่เป็นบ้านไม้ อะ อือฮึ บ้านไม้ แล้วแบบเป็นลานกว้าง ๆ แบบนอนคนเดียว คือ
ครับ อือ ๆ ๆ ๆ ครับ อา โอ้โฮ! บรรยากาศชวนมาก
คือ ใช่ คือ คืออย่างที่แจ้งไว้ คุณไว้ตั้งแต่แรกเนาะ ว่าแบบเป็นคนกลัวอยู่ แล้ว เออ แล้ว ใช่ เราก็แบบว่ามีผู้หญิงอะอยู่ในนั้นคนหนึ่ง เขาก็กำลังเก็บกระเป๋าอยู่ค่ะ แล้วก็เหมือนประมาณว่า เขาก็บอกว่า "อ้าว! เพิ่งมาเหรอ? มากี่วัน?" เขาก็ถามไถ่ ไรเงี้ยค่ะ เราก็ถามเขาว่า "เขาอะอยู่อีกกี่วัน?" อะฮะ เขาก็บอกว่า "อ๋อ เขากำลังจะไปเดี๋ยวนี้แหละ" คุณ มันหมายความว่า เราอะต้องนอนคนเดียว
นอนยากด้วย เออ กลัวด้วย อืม หือ ฮะ? โอ้โฮ!

ได้เลยค่ะ ต้องย้อนไปตอนที่แบบเราไปปฏิบัติธรรมอะค่ะที่วัดถ้ำผาปล่อง ที่เชียงดาวนะคะ อือฮึ
อา โอ้
เคยได้ยินบ้างไหมคะ?
อา คือตัววัดอะไม่เคยได้ยิน แต่พอบอกว่า อ่า คำว่าเชียงดาวเนี่ย ผมจินตนาการถึงวิวและธรรมชาติที่มันต้องสวยมากอะครับผม <chuckles> อยู่ตรงแถวเขาเชียงดาวเลยใช่เปล่าครับ?
ใช่ค่ะ เพราะว่า ใช่ค่ะ วัดอะอยู่ในเชียงดาวเลยค่ะ เชียงดาว เชียงใหม่เนาะ ก็คือเหมือนแบบศึกษามาค่ะว่าแบบ เอ๊ย ตรงไหนอะ แบบคือจริง ๆ เป็นแบบสายป่าอะค่ะ แบบเป็นทางปฏิบัติสายป่าเลย ก็เลยรู้สึกว่า เอ๊ย ด้วยความที่เราอะอยู่เชียงราย แต่ว่าไม่อยากจะเดินทางไปถึงอีสานไม่ไหวค่ะไกล อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบหาแถวแบบ เออ ใกล้ ๆ ตัวเอง อะไรอย่างเงี้ย อือฮึ
อ๋อ ครับผม ๆ อืม ๆ ๆ ๆ ครับผม อ๋อ ครับผม อา ครับผม ข้ามมาเชียงดาวแทน
ใช่ค่ะ ก็คือรอบเนี้ยมันก็ พอย้อนไปแล้วมันก็หลายปีเหมือนกันเนาะ เพราะจำได้ว่าอันเนี้ยไปปฏิบัติธรรม เพราะว่าคุณพ่อเพิ่งเสีย แล้วก็มันตรงกับ เออ มันเป็นปีเดียวกันกับที่ในหลวงสิ้นพอดีอะค่ะ ก็เลยแบบถือโอกาสไปเลยเป็น 9 วัน อืม
ครับ อืม อ๋อ อืม อืม ล ใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยนะครับเนี่ย 9 วันเลย อา แล้ว
ใช่ค่ะ ใช่ เพราะว่าเพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ไงคะ ก็เลย 9 วันไปเลย อืม
อ๋อ โอเค ๆ มี <tsk> มี กิมมิก ให้จดจำ <chuckles> อา โอเคแหละ ทีเนี้ยเราตั้งใจแล้ว ใช่ไหมครับ ทีนี้พอไปถึงแล้วเนี่ย มันมีเหตุการณ์ หรือว่าเราเจออะไรบ้างครับผม?
ใช่ <chuckles>

ใช่ค่ะ ก็ลงมาพร้อมกัน แต่ก็แยกย้าย เพราะว่าบ้านอยู่คนละทิศคนละทาง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ อืม แต่ก็แบบ อันเนี้ยเป็นความใจดีของคนแปลกหน้าที่เรารู้สึกว่าแบบ เฮ้ย ไม่ลืมเลยอะ ถ้าเกิดว่าไม่มีเขาอะเราจะปฏิบัติธรรมยังไงอยู่ได้ 9 วัน เพราะมันน่ากลัวตั้งแต่วันแรกเลยอะค่ะ
อ๋อ อือฮึ เข้าใจเลย ครับผม เข้าใจเลยครับผม
ใช่ ก็เลยแบบรู้สึกว่า อันเนี้ย เหตุการณ์เนี้ย ก็เปลี่ยนมุมมองเลยนะคะ ร ต้องตั้งแต่คุณลุงรถสองแถวอะว่าเรา ก็ไม่ควรไปมองเขาไม่ดีตั้งแต่แรกเนาะ เออ <chuckles> ลูน ใช่ จนวันสุดท้ายเขาจำวันที่เราจะออกได้ด้วยนะคะ แล้วเขาก็โทรมา ว่าแบบ "ให้มารับไหม?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ แต่เราอะก็เหมือนติดรถ แบบว่า อ่า พอแบบใกล้ ๆ ถึงวันน่ะ ใช่ค่ะ
อืม ๆ ครับ อือฮึ เขาช่วยเราตลอดเลย <laughs> อา อ้อ เหรอครับ? อา ๆ ๆ ๆ ๆ ขากลับมันง่ายกว่า ใช่ไหมครับ? มันไม่จำเป็นที่ต้องแบบว่า เอ่อ เวลามันไม่ลงตัว แต่ขากลับนี้อาจจะโอเคหน่อย อือฮึ
ใช่ ก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ย ก่อนแบบว่า ก็เลยเปลี่ยนแบบพฤติกรรมของเราไปเหมือนกันนะคะ ว่าแบบ เอ่อ เวลาเจอคนแปลกหน้า ก็ไม่ต้องไปคิดร้ายกับเขามากก็ได้ เขาอาจจะเป็นมิตรก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ใช่ เพราะอย่างที่น้องคนที่อยู่เป็นเพื่อนน่ะค่ะ ที่วัดอะก็จะแบบเหมือนแบบ อ่า มี มีนินทา เขาเรียกอะไรอะ มีพูดถึงน้องในแง่มุมที่ไม่ดีบ้าง อะไรอย่างเงี้ย แต่เราอะ ใช่ เขาคือเหมือนประมาณว่า อือฮึ
ครับ เออ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ครับผม อ๋อ เหรอ? ก็ ก็ไม่ได้แบบว่าไปซีเรียสกับ อ่า คำพูดของคนอื่นถูกต้องไหมครับผม?
ใช่ค่ะ ก็คือหมายความว่า คะ? ค่ะ
แต่เอาจริง ๆ ครับ ผมแอบลุ้นอยู่นะว่าแบบว่า หลังจาก 9 วันแล้วอะที่ลงมา ถ้ามีคนทักเราว่า "อ้าว! ลงมาคนเดียวเหรอ?" นี่ผมขนลุกเลยนะ ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นน่ะ <chuckles>
<chuckles> อุ๊ย! คุณ <giggles> หักมุมเลยนะ
ไม่ได้เลยนะ <chuckles> ผมคิดในใจแล้วว่า "อย่านะ! อย่ามามุกนี้นะ" <chuckles>
อด <laughs> คุณ แปลกหน้า แต่ไม่ถึงกับขั้นหน้า ขนาดนั้นค่ะ <laughs>
<laughs> โอเค <chuckles>
<chuckles> เออ แบบว่า โอ้โฮ คุณก็ ก ทำให้เราคิดไปได้เนาะ อันนี้แอบหลอนเองเลยนะ เออ เพราะว่าทุกวันเนี่ย ก็ไม่ได้ติดต่อกับน้องคนนั้นน่ะ เออ ถ้าเกิดมีคนมาพูดอย่างเงี้ยให้ฟังเนี่ย
<chuckles> อืม
หลอนเลยนะ
<chuckles> อา ล ต ห อา ขอโทษ แล้วทีเนี้ยตอนที่ไปปฏิบัติทางสื่อ เป็นครั้งแรกที่เราเคยไปปฏิบัติธรรมหรือเปล่าครับ?